Ừm, bạn ơi, mình dạo này á làm việc mà cứ cảm giác là cực kì khó tập trung luôn đó bạn. Thì á, chủ yếu là do cái không gian làm việc của mình, nó cứ, kiểu như, quá nhiều thứ làm mình gây xao nhãng luôn đó bạn. Thì thiệt ra á, ờ, ngồi vào bàn một cái, là mắt mình nó thấy là đủ thứ chuyện linh tinh luôn nè bạn. Thì á, ờ, trên bàn làm việc của mình á, cũng có nhiều đồ chưa dọn thiệt, ờ, dây điện rồi này kia nè, thì mấy cái món đồ nhỏ linh tinh như vậy thôi, mà thiệt ra á mình cũng hổng biết là, ờ, nên giữ hay bỏ lại, tại vì á mình đi làm văn phòng nè bạn. Đôi lúc á trên công ty mình hổng có muỗng đũa đó bạn, mà mình ăn những cái phần ăn trước đi, nó dư muỗng đũa một cái là mình cũng, a, để gần cái không gian làm việc của mình á, mình chừa lại cho lần sau mình dùng nữa nè. Cho nên là đôi lúc á, nó cũng nhiều quá rồi nó cũng, ơ, linh tinh lên hết á bạn. Thì thiệt ra nhìn không gian làm việc cũng hơi chán đó. Với lại có một cái nữa là do tiếng ồn nữa đó bạn. Thì thiệt ra công ty mà rồi nằm ở mặt tiền đường, cho nên á, ờm, khi mà mình đang tập trung một cái vấn đề gì đó đi nha, ờ, mình tập trung 100% luôn á, thì tự nhiên mình nghe một cái tiếng còi xe một cái đi là mình bị, ờ, cắt đứt cái suy nghĩ giữa chừng đi. Rồi hơn nữa nha, còn có cái tiếng mà âm thanh, ơ, những cái bật những cái bản nhạc từ đồng nghiệp mình bật, ờ, loa ngoài lên nữa đó bạn. Trời ơi! Nó khiến mình là, ờ, dính cái bài tủ của mình đi, là coi như là mình hát theo cái bài đó là mình bị mất tập trung tạm thời luôn á bạn. Trời, mình cảm giác như là cái không gian làm việc của mình bây giờ có quá nhiều thứ gây mất tập trung cho mình luôn. Thì hổng biết là làm sao để cải thiện cái tình hình này đây bạn?
Ôi, vậy hả? À, ra vậy. Ừ hứ. À hưm. Mình hiểu nè. Ồ, vậy hả? Uầy. <laughs> Ư, phiền quá ha. Uầy. <laughs> Nghe có vẻ á là bạn cũng đang trải qua một cái tình hình nó cũng khá là khó khăn và khó xử ha, ở trong một cái môi trường làm việc như bạn kể á, nó lại vừa là hòa quyện giữa không gian nó rất là ồn ào như thế nè, bên cạnh đấy thì là cũng có rất là nhiều thứ nó xuất hiện trên mặt bàn, có nhiều nó bị yếu tố nó gây xao nhãng cho bạn ha. Vậy thì ấy, mình muốn hỏi sâu nhiều nhất này, đấy là á, trong tất cả những cái nguyên nhân bạn vừa liệt kê ra á, bạn thấy á, đâu mới là cái nguyên nhân, gọi là, nó chủ yếu, nó khiến cho bạn mất tập trung vậy?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, chủ yếu chắc là mình sẽ chọn âm thanh đi bạn, tại vì âm thanh nó khiến mình mất tập trung liền ngay tại thời điểm đó luôn đó. Ờ, nhất á là mấy cái lúc mà mấy cái bản nhạc từ đồng nghiệp mình nè. Thì, ờ, thiệt ra á mình và cái chị đồng nghiệp của mình, nó cũng cùng cái gu âm nhạc nữa bạn, nên đôi lúc á là nghe một cái bản nhạc quen thuộc nó vang lên một cái đi là, ưm, vô thức là vô thức là miệng lẩm nhẩm rồi hát theo nè. Thì mình nghĩ á là đa số mọi người cũng sẽ gặp cái trường hợp tương tự là, ờ, gặp cái bản nhạc nào mà thích quá đi thì đương nhiên là chịu hổng nổi rồi bạn, a, nó rất là mất tập trung ngay cái lúc mà, ờ, mình cứ muốn là, ờ, thôi mình làm nốt cái này cho xong đi, nhưng mà làm sao? Nghe những cái bản nhạc như vậy á, nó khiến mình là, trời ơi, cắt đứt cái suy nghĩ của mình giữa chừng luôn á bạn. Rồi á, hơn nữa nha, <chuckles> ừm, đôi lúc á là mình <chuckles> cũng, ơ, cảm giác như là, ừm, cái âm thanh nó cũng giúp mình xả stress thiệt, nhưng mà ngay cái lúc mà mình hông có gấp mong muốn nghe đi bạn, thì nó lại là, ờ, một cái điều tiêu cực với mình đó.
À, mình hiểu. À, được đấy. Ừm. Đúng rồi ấy! <chuckles> Mình hiểu. <chuckles> À, ra là vậy. Nghe có vẻ nhá, bên cạnh những cái thứ mà bạn vừa chia sẻ đi, ngoài cái việc mà không gian làm việc á, đôi lúc nó cũng hơi bừa bộn, có một số những cái dụng cụ, gọi là, thìa dĩa các thứ đi và còn dây điện nữa, thì bên cạnh đấy cái yếu tố âm thanh á, nó cũng là một cái điều gì đấy làm cho bạn mất rất là mất tập trung ha. Thế thì mình muốn hỏi thêm một chút nè, là không biết ấy, trong cái không gian làm việc như thế ấy, bạn có những cái giờ làm việc được cố định không? Và thường á, gọi là, bạn có được, gọi là, linh hoạt về thời gian không? Hay là lúc nào cũng là, gọi là, đến văn phòng và làm việc thôi?
Ừm. Ừm, chính xác đó. Ừm, thì công việc của mình là, ờ, về chăm sóc khách hàng á bạn, cho nên là nói mà để cái thời gian cố định thì nó khó đó bạn, nó không có được đâu. Thì cái thời gian của mình sẽ dựa vào cái thời gian mà khách hàng nhắn tin đến nè, rồi mình phải phản hồi tại ngay cái thời điểm đó đó. Nó rảnh thì cũng hông có rảnh nhưng mà, ờ, nói chung là cần cái sự tập trung, ừm, để mà phản hồi khách hàng một cách nhanh nhất nè. Và cũng như là mình phải giải quyết những cái á, vấn đề liên quan đến công việc á, ờ, nhanh, gọn, lẹ tại vì cái công việc mình á nó cũng liên quan đến tiền đó bạn. Ờ, mà cái việc mà mất tập trung một cái, a, nó rất là nguy hiểm luôn đó. Tiền á là ở đây hổng phải là tiền Việt đâu không nha, là tiền đô nữa á, nên là đôi lúc á là phải cần cái sự cẩn thận rất là nhiều. Chứ á, mà m gây mất tập trung một cái đôi lúc mà mình gửi tiền sai đi, hay là mình, ờ, gửi nhầm tài khoản mà khách chuyển tiền vô một cái tài khoản khác đi, là coi như là trời ơi, nguy hiểm lắm á.
À, ra vậy. Ừm. À, ra vậy. <laughs> Ô, trời. Nguy hiểm ha. Ồ, nghe bạn chia sẻ như thế á, bạn cũng có một công việc ấy, nó cũng tương đối là, gọi là, nó vừa nguy hiểm á, nhưng mà nó cũng, gọi là, có những cái, gọi, rất là thú vị á, đúng không? Đôi khi là cái việc chăm sóc khách hàng như thế thì nó cũng phải cần cái sự tỉ mỉ nhất định. Và như bạn nói á, là cái sự tập trung ấy chắc chắn nó sẽ là cái yếu tố rất là quan trọng nè. Vậy thì mình muốn hỏi một chút nha, là mình thấy ở đấy ấy, bạn cũng có nhận thức rất là rõ về vấn đề của bạn mà, đôi khi không gian làm việc nó rất là, gọi là, bừa bộn, bên cạnh những cái tiếng ồn như thế đi, nó cũng làm cái giảm cái sự tập trung của bạn rất là nhiều. Vậy thì không biết á là bạn đã có thử những cái biện pháp nào đấy để có thể cải thiện được cái vấn đề này chưa vậy?
Ừm. Ừm, chính xác, ưm. Ừm, thì á mình biết á là đồng nghiệp của mình, ờ, bật loa ngoài như vậy thì mình rất là khó nói luôn á bạn. Mình ngại nói lắm, đặc biệt là mình cũng nhỏ tuổi hơn nữa đó bạn. Ờ, thì thiệt ra, ờ, mình cũng sẽ, ơ, tìm một cái cách nào mà chủ động cho mình thôi. Như là mình có thử cái cách là mình, ờ, dùng tai nghe đó bạn. Mình mình dùng tai nghe xong rồi mình bật một cái bản nhạc không lời lên để mình lấp đi cái âm thanh, ơ, ở ngoài đó bạn. <laughs> Chứ bây giờ thì thiệt ra nó cũng, ơ, hơi khó trong cái môi trường văn phòng nè. Tụi mình ngồi trong cái phòng kín mà, ờ, lỡ nghe nhạc thì vậy thì mình chỉ có cách là mình chủ động thôi nè bạn.
À, ừ. Khó xử ha. Ờ ha, được nè. Ừm, ra vậy. À, tôi ở đây thì nói chung là trong môi trường công sở ấy, là cũng nhiều cái là phải dĩ hòa vi ký và cũng, gọi là, khó nói mà, nên là mình thấy ở đấy á, bạn có một cách, gọi là, dùng tai nghe đi, đấy cũng là một cái điều nó khá là ổn mà. Thế thì mình muốn hỏi thêm một chút nè, là không biết ấy, à, bên cạnh những cái việc, gọi là, liên quan đến cái tiếng ồn âm thanh nè đi, thì mình có thể hỏi á, là tại sao ấy, ở trong cái khu vực mà, gọi là, chỗ bạn làm việc đi, bạn có, gọi là, thường xuyên dọn dẹp và sắp xếp lại nó không?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Thì, ờm, bạn hỏi là mình cũng nhớ lại, hình như mình cũng không có hay dọn dẹp lại đâu bạn. Ờ, tại vì á, cái chỗ của mình á, thì nó cũng rộng đó, cho nên là cái việc mà mình phải dọn hàng ngày thì hổng có có, ờ, mấy cái mà như muỗng, đũa mình nói á, là mình cũng có để riêng một góc, nhưng mà quan trọng là, ờ, mặc dù để riêng một góc nhưng mà nhìn vào nó cũng lộn xộn á bạn. <laughs> Ờ, rồi, à, những cái dây điện nè, dây điện nè, rồi những cái cáp, ơ, cáp màn hình á, thì thiệt ra nó lung tung hết trơn luôn á. Tại vì mình dùng là mình dùng 2 màn hình lận bạn. Rồi, à, mình cũng phải dùng cái dây sạc mình nè, rồi mình dùng cái dây sạc, ờ, cái mà mình sạc iPad của mình này. Nói chung là rất là nhiều thiết bị trên bàn luôn, nhìn nà nó hơi, ơ, bừa bộn, lung tung một tí đó, nên đôi lúc là nhìn vào mà cũng hổng có hứng làm việc luôn á!
Ồ, vậy hà? Ờ, ra vậy. Ưm, mình hiểu. À. <laughs> Ờ, đôi khi á, như bạn nói đi, là công việc của bạn nó cũng tính chất nó bắt buộc thôi, thì bạn cũng phải sử dụng nhiều màn hình như thế, thì thật ra nó cũng là một cái điều rất là dễ hiểu và hợp lý mà. Mình cũng có một số những cái thông tin về cái vấn đề của bạn này. Mình sẽ chỉ cho bạn một số những cái mẹo, mong là bạn có thể áp dụng được nha. Thì trước hết á, là liên quan đến cái vấn đề là không gian làm việc của bạn này, thì những cái thứ như là nhiều dây cáp các thứ, nhiều đồ thiết bị như thế ấy, nó là một cái điều nó cũng, gọi là, không thể nào tránh khỏi được. Nhưng mà ở đây á, bạn biết không? Thật ra là bây giờ nó có những cái loại, gọi là, những cái thiết bị đi, nó hỗ trợ để cho bạn gọi là cuốn những cái dây á. Nó xay vì là bạn phải để nó, gọi là, cái dây, gọi là, vớt ra, nó, kiểu, nó khá là bừa bộn đi, thì bây giờ nó có những cái đầu cắm ấy, nó giúp sắp xếp lại những cái đầu dây đấy của bạn. Nó thành một cái hàng, gọi là, thẳng nối ấy, và khi nào bạn cần ấy, thì bạn cũng thử dụng những cái thiết bị đấy, có thể bạn cắm ra, cắm vào thôi. Thì bản thân là cái việc này á, nó cũng có thể giúp cho bạn ấy, có rất là nhiều cái loại dây rối đấy, nhưng mà nó sắp xếp được ra, là mỗi cái ngăn này ấy, thì nó sẽ là một cái dây này. Thì đấy cũng là một cái thứ rất là thú vị để cho bạn có thể thử xem sao ha. Và bên cạnh đấy ấy, ở bây giờ trên những cái sàn thương mại điện tử nè, nó cũng có vô vàn những cái, gọi là, những cái hộp xếp, những ngăn xếp như thế. Mỗi lần, gọi là, bạn rút ra, rút vào những cái đồ gì ấy đi, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cái ngăn này để có thể để những cái món đồ như là những cái dụng cụ ăn uống này. Khi nào bạn cần ấy, thì bạn mở tủ bạn lấy ra thôi, thì nó cũng gọn gàng hơn rất là nhiều.
Ừm. Ừm. Ừ, thế á? Ừm, hợp lý nè. Ừm, mình nghe cái cách này của bạn là mình cũng, ơ, khá là thấy hay luôn đó, nên v mình cũng hông có biết á là có một cái loại thiết bị mà nó có thể làm gọn lại những cái dây cáp, rồi những cái dây sạc như vậy luôn đó. Trời ơi, tại vì á, đôi lúc mà mình á, ờ, thấy nó cũng, ơ, hơi bị rối vào với nhau á bạn, rồi mình cũng, ơ, làm biếng gỡ, cái xong rồi mình để như vậy luôn, nó cũng khiến mình, ờ, mất tập trung đó. Cho nên là, ờ, mình nghe cái thiết bị này nó cũng, ơ, khá là hay và mình cũng sẽ tìm để mà mà mình mua một cái như vậy ha. Với lại bạn, à, có nói á là mình cũng nên là tìm, ờ, một cái ngăn kéo hay là một cái, a, cái cái xếp tầng, đúng không? mình để những cái, ơ, đồ vật linh tinh tinh linh tinh nè. Nếu mà nhiều khi mà mình vứt á, này kia lên bàn làm việc của mình, trời ơi, đúng là nó hổng có thẩm mỹ thiệt á. <laughs>
<laughs> Chính xác. <laughs> Ừm, bên cạnh những cái cách mà mình vừa chỉ cho bạn để có thể sắp xếp không gian ha, mình cũng có một cái số cái điều liên quan đến cái việc mà âm thanh mà bạn nói đến á. Khi bạn chia sẻ là âm thanh nó là một cái điều gì nó khiến cho bạn rất là dễ gây mất tập trung đi, thì mình nghĩ là bên cạnh cái việc, à, sử dụng tai nghe á, bạn biết không? Là bây giờ trên thị trường nó có rất là nhiều những cái toại loại high-end khác nhau và nó có chức năng á, đấy là nó chủ động nó khử tiếng ồn luôn. Khi mà bạn đeo những cái tai nghe đấy vào á, là coi như là tất cả những cái tiếng ồn xung quanh ấy nó biến mất hoàn toàn. Và dạo này thì nó cũng có rất là nhiều những cái mã giảm giá ở trên sàn thương mại điện tử, bạn có thể tham khảo một số những cái mẫu nó phù hợp với giá tiền của bạn ấy, thì bạn hoàn toàn có thể là mua để cải thiện cái năng suất, gọi là, bạn làm việc nha. Và bên cạnh đấy ấy, mình cũng biết là đôi khi là trong một cái mối quan hệ đồng nghiệp các thứ đi, nhắc nhở nhau á, nó cũng là cái điều gì đấy là khó nói. Nhưng mà đôi khi là bạn vẫn cần cái sự tập trung để bạn làm việc hiệu quả mà, và, gọi là, làm việc năng suất ấy, thì công ty là cái người hưởng lợi nhiều nhất thôi. Thế nên là mình vẫn thứ nghĩ á là bạn có thể thử, gọi là, nói chuyện với bạn đồng nghiệp của bạn ấy, rất là nhẹ nhàng thôi, có thể là "Bạn ơi, đợt này là mình đang cần tập trung một chút, bạn có thể bật nhạc nhỏ một chút cho mình nha, hoặc là bạn đeo tai nghe vào á để mình có thể tập trung." Thì mình nghĩ là ngồi cùng làm việc cho một công ty thôi, chắc chắn là mọi người có thể phần nào đấy, gọi là, hiểu cho nhau nè.
Ừm, sao nè? Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm, nhất là hợp lý luôn nè bạn. Chắc là tại vì cái tai nghe của mình nó hơi, ơ, rẻ tiền, nó hơi dở một tí, cho nên là khi mà mình đeo rồi mình vẫn nghe cái tiếng ồn từ bên ngoài luôn đó bạn. À, chắc là, ờ, bởi vậy mà mình phải, a, bật thêm một cái bản nhạc không lời để mà che lại đó bạn, mà nó trũng á hổng có hoàn toàn là, à, tránh được cái việc mà, à, vẫn nghe được cái âm thanh khác á, cho nên là mình cũng sẽ, a, nghe lời bạn là mình cũng sẽ tìm một cái sản phẩm mà tai nghe chống ồn, đúng hông nè? Ờ, hổng có nghe mấy cái âm thanh từ bên ngoài nữa, cho nên là mình cũng sẽ, ờ, dễ tập trung hơn cho công việc nè. Với lại á, là mình cũng có thể là, ừm, nói cái câu nhẹ nhàng giao tiếp với đồng nghiệp để mà, à, đồng nghiệp hiểu á là đang trong cái giai đoạn tập trung của mình, ờ, mình cần cái, ơ, à, không gian yên tĩnh hơn ha. Thề cách của bạn cũng khá là hay nè.
<laughs> Không sao đâu nè. Ừ, mình hiểu. Ừm, đúng rồi đó. Chính xác á. Ừm, và bên cạnh những cái cách này nha, mình mong mà bạn cũng có thể, gọi là, chia những khung thời gian làm việc và nghỉ ngơi nó cố định đi. Đôi lúc, gọi là, làm việc năng suất, làm việc tập trung quá nó cũng mệt mà. Bạn cũng cần có những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, để cho thư đầu óc và thư thể nó được thư giãn một chút. Thì về sau này bạn đã quay lại làm việc á, nó mới được, gọi là, tập trung vào năng suất nhất này. Thế nên mình mong á, là trong những cái thời gian bạn làm việc, bạn cố gắng có thể tập trung sâu nhất có thể. Và sau đấy, có thể có những cái khoảng nghỉ từ 15-20 phút để, gọi là, xả cái căng thẳng ra một chút, và sau đấy quay lại làm việc năng suất hơn nha.
Ừm. Ừm, hợp lý nè. Ừm, vậy là kh để mà tập trung hơn là mình cũng có, ờ, cần một cái khoảng nghỉ nhỏ, đúng hông nè? Trời ơi, những cái lời khuyên của bạn rất là hữu ích cho cái tình hình hiện tại của mình luôn đó. Rất là cảm ơn bạn nè.
Đúng đó. Ừm, không có gì nha. Chúc bạn thật là nhiều may mắn nè.
Chào bạn.